Personne ne me regarde, personne ne me dit: «Bonjour». Ils sont tous soit derrière les leur bouquin ou leur pc ou en train d'écrire, voilà, hein, heu mais heu, à à travailler mais heu, la l'espace vraiment petit
<gasps> Ah oui. Mouais, OK.
c'est c'était impossible qu'il ne m'ait pas entendue, <laughs> heu et donc, bon, il y a quand même à un moment donné, je je veux poser une question, hein, donc heu, je demande poliment à une personne. Je tombe sur la bonne personne qui accepte quand même de m'expliquer, heu, l le fonctionnement, voilà, j'avais besoin de de au niveau de l'organisation, d'en savoir plus, hein, parce que, ben, j'avais été accueillie par la responsable mais la responsable après elle est partie sur d'autres choses et heu
Bah, oui, on est d'accord. Ah, donc tu as été, heu, jetée quasiment dans dans dans la fosse, quoi, enfin, tu es
Je je oui, exactement, j'allais dire «jeter dans la gueule du loup», <laughs> jeter dans la fosse. Exactement et heu, non, non. Non.
Ouais, ouais, bah, c'est ça, quoi, d aucun accompagnement, rien, aucune explication. Ah là, ça devient ouais, effectivement, je je vois un peu plus pourquoi ça a été un mauvais accueil, finalement.
Oh non! Ouais, mauvais très mauvais accueil et heu, donc bon, bah, j'ai fait au mieux, heu, j'ai vraiment, vraiment fait au mieux et puis bon, après, au fur et à mesure, il y eu 1-2 personnes qui répondaient quand même mais c'était bon, heu, <blows air> je te réponds mais voilà, j'ai pas le temps, quoi. Très désagréable!
Ouais, c'est ce qu'ils te laissaient, heu, c'est ce qu'ils te laissaient entendre et heu, finalement, heu, est-ce que bon, par la suite, tu as quand même, heu, tu es quand même restée dans dans dans cet endroit ou ça t'a fait un peu fuir?
Alors, justement, <chuckles> parce qu'il y a il y a une il y a une suite sur l'accueil, justement, c'est que je, mmh, j'ai j'ai j'ai dû rester, quoi, j'ai dû rester. On m'a fait ma proposition de rester plus longtemps et et donc l'effectif, heu, s'est réduit et au bout de 3 mois, à peu près, heu, on a commencé à créer des petits liens.
OK. Mmh mh.
3 mois, habituellement, c'est une semaine, <laughs> là, c'est 3 mois et au c'est c'est très, très long et au bout de ces 3 mois, bah, à un moment donné, quand je sentais que ça commençait à être, heu, une atmosphère un peu plus détendue, eh ben, il fallait que je partage ce que j'avais sur le cœur. Et donc, là, je leur ai vraiment expliqué que j'ai pas trouvé ça très correct de de m'accueillir de cette façon-là et que je l'avais très, très mal vécu, j'étais très en colère contre eux et heu et en fait, on en a longuement discuté
Ouais, 3 mois c'est ouais, 3 mois, ça fait long quand même, hein! <chuckles> Bah oui. Mmh mh. Mouais.
et et par la suite, heu, voilà, ils ont fait des efforts.